Ja, meist denkt man ja immer, das ist eher das Gegenteil der Fall, ne? Dass dass, ähm, Kinder aus diesen Familien auch weiter sehr gerne Fleisch essen und sich daran gewöhnen, dass das Tier Nutztier ist.
Ja, es kann natürlich sein, wenn die so auf dem Bauernhof aufwachsen und am Anfang war das ja bei mir auch so und da war es noch völlig normal, dass, äh, die Schweine geschlachtet wurden und da wurde Wurst gemacht und so und dann gab es 'n Schlachtefest und die ganzen Leute aus dem Dorf kamen dahin. Na ja, aber irgendwann habe ich halt nach äh, habe ich angefangen nachzudenken.
Ja. Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Würdest du dann sagen, dass dein Umfeld dann deine neuen Essgewohnheiten auch akzeptiert hat oder fiel das erst mal schwer?
Hm. Na ja, meine Mutter eher als mein Vater. Mein Vater macht heute noch manchmal dumme Sprüche, aber wenn ich dann da bin und er kocht, dann gibt es auch was Vegetarisches. Also es ist nicht so, dass der dann um mich zu ärgern was mit Fleisch kocht.
<sighs> Ja. Ja. Genau. Okay, also er akzeptiert es. Ähm, vielleicht nicht zähneklirschend, aber mit 'nem mit 'nem lockerem Spruch.
Ja, äh, er er würde jetzt nicht sich zwingen lassen selber Vegetarier zu werden aber er akzeptiert es auch wenn er manchmal blöde Sprüche macht, aber das macht er ja eh öfters. <giggles>
Ja. Ja, okay, also das ist eigentlich ganz charakterbezogen, würdest du sagen, genau. Und de denkst du, dass auch für dich unterwegs, da dass Essen so 'n bisschen kulturelle Heimat schaffen kann? Also du sagst ja, du pro es isst gerne mal was. Also verstehst du? Also erinnert dich vielleicht irgendwas immer wieder an zu Hause und oder schaffst du bewusst 'ne Erinnerung, indem du dir vielleicht Nudelsalat machst? Vielleicht da nicht, genau mit Mayonnaise, magst du nicht. Ähm
Genau. Ja genau. Mhm. Naja durch die Marmeladen, die ich dann immer wieder mitnehme, die meine Mutter natürlich kocht, weil, äh, sie macht es wirklich super. Sie hat da so 'ne tolle Kirschmarmelade. Im Moment habe ich Pflaumenmus am Wickel und das erinnert mich natürlich schon an die Heimat, an die Herkunft.
Ah ja, genau. Da gab es was, ja. Aha. Oh, lecker.

Äh, interessant. Jetzt hast du ja darüber gesprochen, was du, ähm, früher nicht gemocht hast oder oder anders jetzt machst, aber was ist denn jetzt typisch 'ne typische Zutat oder Geschmacksrichtung, die bis heute deine Küche so 'n bisschen geprägt hat? Gibt's da was?
Hm, hm, naja, Pasta geht immer gut bei mir, Sachen mit Kartoffeln, Gemüse, aber ich muss sagen, früher gab's nicht solche Gemüsesorten wie zum Beispiel Aubergine, die ist dann in meine eigene Küche reingewandert. Ähm, hm, ja, also ich kannte die noch gar nicht, bis ich 16 war und dann mal nach Frankreich kam und meine Gastfamilie, die da zubereitet hat. Das fand ich ja dann sehr interessant und lecker.
Ja. Ach, gab es das noch früher gar nicht, äh? Hm, okay. Ja. Ja. Ja, interessant. Ja, und gibt's da auch für dich so bestimmte Essenszeiten, dass du sagst, so, äh, typisch deutsch, ähm: „15:00, da muss ich jetzt was gegessen haben“ oder ist das bei dir eigentlich eher locker?
Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist. Ich esse immer ich frühstücke so gegen 7:30 am Morgen, zwischen 7:00 und 7:30, gegen 12:00 gibt's Mittagessen, weil ich dann Hunger habe, und Abendbrot gegen 17:30 und nachmittags mal 'n Kaffee oder 'n Stück Kuchen, aber ich stelle nicht die Stechuhr danach. Ich esse meistens, wenn ich Hunger habe.
Ja. Okay. Oh, okay. Ja, okay. Ja, wobei typisch deutsch ist, glaube ich, eher so 'n bisschen eher, ne, da da okay, das stimmt schon. Ich glaube, Deutsche essen nicht so spät.
Mhm, ich weiß nicht, was da typisch deutsch ist mit den Essenszeiten. Ich glaube, Punkt 6:00 Abendbrot, könnte das sein? <snorts>
Ja. Das das genau, so 12:00 Mittag, das passt schon, glaube ich, ganz gut, äh, und und 6:00 Abendessen, ich glaube, das ist zumindest ist es so bekannt, aber das entwickelt sich ja auch mit der Zeit, ne?
Mhm. Ja, ich glaube, da ist jeder individuell. Manche essen ja auch später Mittag, 13:00 oder 14:00. Mhm.
Ja, genau. Spielt denn bei dir auch die Regionalität oder Tradition eine Rolle beim Kochen oder bei den Zutaten?
Also, wenn ich selber koche, nicht so, aber wenn ich zum Beispiel in Deutschland auf Pressereise bin das kommt ja auch vor für mich als Reisebloggerin, dann lege ich auch Wert darauf, dass ich da mal was Traditionelles probiere mit saisonalen Zutaten, möglichst aus der Region, und ich war im September im Allgäu und da habe ich so ganz interessante Sachen gegessen auf der einen Seite regionale Kost, die dann aber so 'n gewissen Twist mit was Exotischem hatte, zum Beispiel so typische Allgäuer Knödel mit Chutney, also richtige Crossover-Küche, und so kann man meine eigene Küche auch beschreiben.
Ja. Ja. Ja.